Расскажи, пожалуйста, о моменте, который изменил твою жизнь.
М, я считаю самым важным изменением в жизни, наверно, это было знакомство с интернетом.
О, как интересно. <chuckles> Ну, эт расскажи тогда, это какой ты прям помнишь какой-то конкретный момент, как это произошло?
Та. Н-да. <chuckles> Я прям вот помню. Вот я прям помню, то есть, ну да вот я была достаточно ещё юная девушка. И вот впервые в жизни я сидела за современным компьютером. То есть это не был тот компьютер допотопный, который в школе с этими программами, а настоящий компьютер Microsoft.
М. Так, где ты его нашла? Это дома? <chuckles>
А вот да, тоже это тоже, то есть. Мне, а, довелось летом поработать, э, в предприятии, и вот у меня был такой доступ к компьютеру. И для меня это было, ну, что-то вау, это было, ну, это было начало 2000. То есть, э, ещё не было у всех таких компьютеров. И тем более у меня дома его не было. Но у меня была возможность. И уже тогда я знала про интернет. И я вот начала что-то там ковыряться.
Ага. Так, то есть это по работе у тебя был доступ к компьютеру, и ты там, у тебя, ну, с работы ты должна была что-то делать с там в компьютере или?
В компьютере. Н-да. Э, да да, ну, в принципе, у меня работа была больше такая, а, п отнеси-принеси, типа как вот, ну, типа как девочка на побегушках. Я была тогда студенткой, то есть, но это не была такая прям интеллектуальная работа, ну, и у меня но б для меня был бонус: там был компьютер, то есть я могла з в нём поковыряться иногда.
Ага. <chuckles> Да, то есть в своб это в свободное от работы время можно было там исследовать, э, поиграть немножко, посмотреть, что и там, мгм.
Да <laughs> да. Да. И вот мне был мне интересен интернет. Ну, что-то, что же такое это интернет и, м? И так как, ну, не было на тот момент, кто бы кто бы мне подсказал, как это делать, я начала с ним копаться сама и, м. Я я знала, что он там есть, интернет, но почему-то я не могла никак подключиться. То есть я не мог я не понимала, как это работает. А, потому что я вот на тот свой момент, ну, дум, какой ты наивный, я думаю: "Интернет- это ты откроешь, и будет вот какая-то вот там музыка волшебная, и ты в интернет". И я вот так подумала. <laughs>
<chuckles> Так, ну, д в принципе, да, почему бы и нет? Такие вот ожидания. Что-то волшебное, наверно, это и было что-то волшебным, да.
И а. Э, вот я так думала, да. И я позвонила в службу поддержки. Ну, в так вот я им объясняю, что же что же у меня нет интернета, и а мне Э, да <chuckles> ну, я так не сказала. Типа: "Ну, почему нет интернета?" И мне парень т в службе поддержки так спокойно и невозмутимо говорит: "А вы связаны? А вы связаны с интернетом? Вот посмотрите, а там в углу вот такая иконка". Когда 2 компьютера подсоединены, тогда в то время они с подсоединялись через модем.
Нет волшебной музыки, да? <chuckles>